はい、なんかカラオケとかで、絶対になんか、歌う曲ってあったりしますか？
ええええ、はい。 ああ、そうですね。あの、まあ、ちょっと人がいて宴会みたいな、あの、感じのカラオケ、ん、の場合は、えっとね
はいはい。
大概っていうか、まあ、歌うのは、えっとね、あの、高橋真梨子さんの桃色吐息っていう歌があるんですけど。<laughs> はい。これは、とりあえとりあえずって言うと失礼だな。あの、すごい好きす好きな曲なんで、あの、これを、大体歌います。<laughs>
はいはい。 あ、はいはいはいはい。 あ、それは、あの、必ず行った時に歌われるって感じですか？あ、はいはいはい。
はい。 そうですね。そうですね、はい。必ず歌いますね。はい。
それは最初にってことですか？